Đúng rồi, bây gi b hồi xưa thì đâu có nhiều cái cách đâu, hồi xưa điện thoại nó còn chẳng có lên mạng được thì lấy đâu ra mà <chuckles> mua được online, đúng hông? Mà bạn biết hả, ừm, cái cái lúc mà mình vào coi cái phim đó đó, thật sự là cái ấn tượng nó cực kỳ, cực kỳ, gọi là, ừm, đã luôn á, đã lắm! Đầu tiên á nha, mình nhớ là cái việc mà mua bắp rang bơ á, là mình cũng lần đầu được ăn bắp rang bơ ở rạp luôn, mình có bao giờ được ăn cái đó ở rạp bao giờ đâu. <laughs> Trời ơi.
Ừm. <chuckles> Ờ, đồng ý. Ừ, ừm. Ừm. Sao, sao, sao? Ừm. Ôi chà! Ừm. Tại vì đó là lần đầu tiên mà vào rạp, đúng hông nè? Thế thì cái gì là mọi thứ mà bạn trải nghiệm đều là lần đầu hết.
Đúng rồi. Thật sự, thật sự, và mình còn nhớ là bữa đó là không có mua nước, tại vì, ờ, nước trong đó mắc quá, nước ngọt á. Nhưng mà chỉ có cái bắp rang bơ là tại vì ba mình nói là "Bắp rang bơ ở đây nó ngon lắm!" Kiểu là, "nó nó nó khác lắm nên là phải ăn thử một lần cho biết." Đấy, mà ở ngoài cũng không có nhiều bắp rang bơ để mà ăn đâu, cho nên là hiếm lắm mới được ăn. Ừm.
Ừm. Ôi chà! Ừm. Wow, hay vậy ta! Nói chung là nghe bạn kể mình thấy mọi thứ nó nó nó nó chỉ có ở rạp phim nó mới có thôi đó bạn, đúng hông? Ừm.
Đúng rồi, đúng rồi, bạn biết là nó thơm lắm, đặc biệt là cái lúc mà đi tới cái chỗ mà người ta làm bắp rang bơ để mình mua đó, ở ngay trong rạp á, nó thơm, cái mùi bơ thơm kinh khủng luôn! <laughs>
Ờ, ờ. Trời ơi, tự nhiên nghe bạn miêu miêu tả thôi là mình thấy là cũng thèm thèm luôn rồi đó nha. Ừm, có nghĩa là nó nức mũi, đúng hông bạn? Nó lan toả hết cả rạp luôn, đúng hông? Ừm, yeah, đồng ý. <chuckles>
Ừ, nhưng mà Rõ ràng rồi, nó nó nó đã lắm! Rồi xong rồi lúc mà vô trong tới rạp á, là mình lần đầu được vào rạp mà, nên mình hả, mới đần đầu được đi vào cái rạp mà nó tối, mà nó chỉ có đèn le lói, le lói, rồi phải tìm cái chỗ ngồi á, thì lúc đó mình cũng hông biết tìm. Nói chung là ai dẫn vào đâu thì mình ngồi đó thôi chứ mình cũng không biết cái vụ đó, <laughs> còn nhỏ mà. Nhưng mà thật sự là ngồi xuống cái ghế xong nó cũng êm hơn cái ghế ở nhà mình ngồi nữa bạn. <laughs> Ừ.
Sao, sao? Ừm, ừm. <coughs> Ừm, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu. Ồ, vậy hả? Nhưng mà có bao giờ bạn nghĩ nha, là là có thể là do cái cảm giác là lần đầu tiên bạn được trải nghiệm gì đó, nó mới quá cho lên là bạn nghĩ là nó nó đã hơn ở nhà thôi, chứ còn thực sự là nó có như vậy hông? Ừm.
Thật sự là tới giờ mình thấy là đi coi phim ngoài rạp vẫn là một cái trải nghiệm đã hơn mình coi ở nhà mà, chỉ có một cái một cái duy nhất thôi á, là bây giờ mắt mình hơi cận rồi, nên là đi coi rạp á mà quên đeo kiếng thì nó lại không đã bằng ở nhà tại vì nhìn hông rõ, thế thôi à. <laughs> Ừm.
Đồng ý. Ôi chà. Ừm. <chuckles> Hiểu, hiểu, hiểu. Ủa, nhưng mà cho mình hỏi cái này nha, tại vì hồi bạn kêu đó, là hồi xưa là bạn coi bằng đĩa nè, đúng hông? Là bình thường là bạn coi ở nhà là coi bằng ti vi, đúng hông bạn?
Ừ.